วันนี้ค่ะเรา อะมีเรื่องจะปรึกษา คือว่าสิ้นปีนี้ เราอะจะได้โบนัสมาก้อนหนึ่ง แต่ทีนี้เนี่ยค่ะ เรากำลังคิดว่า เราจะเอาโบนัสอันนี้ไปใช้ ก็คือซื้อของบางอย่าง แต่โบนัสมันก็หมดเลย หรือเราควรจะต้องเก็บเป็นเงินออมดีอะค่ะ เราควรจะต้องจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายของเราอะยังไงดี?เพื่อที่จะมีเงินออมในอนาคตด้วยอะ เราก็เลยจะมาปรึกษาเรื่องนี้นี่ล่ะค่ะ
อืม ค่ะ งั้นขอเริ่มจากความหมายของเงินก้อนนี้ก่อนดีกว่านะคะ คือจริง ๆ แล้ว เงินก้อนเนี้ยเป็น เงินที่ได้มาแบบตั้งใจเก็บ หรือว่าเป็น เงินพิเศษที่ไม่ได้คาดไว้ หมายถึงโบนัสเนี่ยได้จากการทำงานใช่ไหมอะคะ?
ใช่เลยอะค่ะ เราก็ได้อยู่มา ประมาณ 100,000 กว่าบาท ของเงินก้อนนี้อะค่ะ และเราอะกำลังลังเลอยู่ก็เลยต้องมาขอคำ ปรึกษานี่แหละ ก็คือว่าเราจะเอาเงิน ก้อนนี้เนี่ยไปดาวน์เพื่อซื้อรถไฟฟ้าดีไหม เหตุผลทำไมจะมาซื้อรถไฟฟ้า ทั้ง ๆ ที่เราก็มีรถใช้อยู่แล้วอะค่ะ เหตุผลเพราะว่า 1 พอสิ้นปีโพรโมชันมัน รถไฟฟ้ามันลดเยอะ มากอะค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่ง เราก็ขับรถไปทำงานที่ ทำงานอะทุกวัน แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะทำให้เราน่าจะประหยัด ค่าน้ำมันไปไหม หรือเราก็ใช้รถคันเดิมของเราต่อไปมันก็ไม่ได้เกเรอะไร แล้ว เอาเก็บไว้เป็นเงินออมเพื่อในอนาคตจะดีกว่าไหม พูดตรง ๆ เลยค่ะ มันตีกัน อยู่ในหัวของเราเนี่ยตอนนี้
อืม อืม อืม เข้าใจเลยนะคะ ฟังดูแล้วมันก็น่าจะตีกันจริง ๆ เพราะว่าทุกด้านเนี่ยก็ดูเป็นเหตุเป็นผลต่อกันหมดเลยอะคะ ถ้าอย่างงั้นอาจจะแบบขอถามเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่า วันนี้คุณไม่ได้ใช้เงินก้อนเนี้ยคุณจะรู้สึกเสียดาย หรือว่ารู้สึกโล่งใจมากกว่ากันนะคะ?
พูดตรง ๆ เลย ไม่เคยจะคิดอารมณ์ตรงนี้เลย หยิบ บอกตรง ๆ เลยว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงเหมือนกันน่ะ คืออย่างนี้ ตอนนี้ใจหนึ่งก็อยากจะได้ อีกใจหนึ่ง เออ รถเก่ามันก็ยังมีใช้อยู่นี่นา เป็นเงินเก็บดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็เลยตีกันอยู่ในหัว บางทีอีกใจหนึ่งก็บอกว่าเงินไม่ได้เรียกร้องออกจากกระเป๋านะ เรานี่แหละกำลังจะเอามันออกจากกระเป๋านะ เหมือน เหมือนคนเดียวมันมี เอ่อ 2 ความคิดอะ 2 ร่างอะค่ะ ที่มันกำลังตีกันอยู่เนี่ย ก็เลยต้องหาบุคคลที่ 3 อย่างคุณน่ะ มาช่วยคำแนะนำเพื่อเราจะได้ตัดสินใจอะได้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ
อืม แล้วขออนุญาตถามถึงรถเก่านิดหนึ่งนะคะ ไอ้คันที่ขับอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ใช้มานานแค่ไหนแล้วอะคะ?
ก็ 6 ปีแล้วอะคะ ในรถคันนี้อะนะคะ ก็มัน เกเรไหม มันก็ไม่ได้เกเร มันก็ไม่ได้อะไรใด ๆ เลยอะคะ ก็ถือว่าถ่ายน้ำมันเครื่องก็เป็นไปตามรอบปกติของมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ไม่ ไม่มีอะไรเลยอันเนี้ย อย่างแบตเตอรี่ก็ 2 ปีเปลี่ยนที เพราะว่ามันจะประมาณ 2 ปีมันก็เสื่อม ก็ถือว่าต้องใช้คำว่า บำรุงรักษาตามสภาพการเสื่อม ตามสภาพของการใช้งานน่ะค่ะ แต่ว่าถามว่าแบบ เอ่อ มันเสีย สตาร์ตไม่ติด ต้องเปลี่ยนไดสตาร์ต ต้องเปลี่ยนโช๊ค เปลี่ยนอะไรใด ๆ ไหม ก็ไม่อะคะ นางก็ยังปกติ มีชีวิตดีของนางอยู่อะค่ะ
อืม แล้ว ตอนเนี้ยค่ะ สถานะการ เงินโดยรวมของคุณน่ะค่ะ ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเหรอคะ?
ถามว่าปลอดภัยไหม เรา เราไม่เคยประเมินตัวเองอะคะว่า มันจะปลอดภัยไหม เพราะว่าอย่างเงินเดือนที่เราได้มา ใช่ไหมคะ เราก็จะแบ่งเป็นเงินเก็บ 20% ที่เหลือก็จะเป็นกินเป็นเที่ยว เป็นค่าใช้จ่ายที่มันมีหมดอะคะ มันก็ถือว่าเก็บได้ในระยะหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ทำงาน ต้องใช้คำแบบนี้ ไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้มีรายได้เลยเนี่ย เราก็อยู่ได้อะคะ ประมาณสักปี 1 อะน่าจะได้อยู่อะคะ จากเงินเก็บของเราที่มีอยู่อะนะคะ แล้วก็อันนี้แหละ มันก็เลยเป็นเหตุผลอันหนึ่งว่า
อืม
เราควรจะ เอ่อ เก็บเงินต่อไป เราไม่ควรจะเอาออกมาใช้ไหม เพราะรถก็ยังมีอยู่ แต่ใจหนึ่งเราก็อยากได้ เพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้า มันก็ประหยัดน้ำมันเนี่ย คิดไม่ตกอะคะ
อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วจะถามว่าถ้าใช้เงินแสนนี้ไปเนี่ย คือคุณ ก็ยังมีเงินสำรองฉุกเฉินเหลือพอใช้ไปอีกระยะเลยเนาะ เท่าที่ฟังดูเนี่ยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ซื้อรถไฟฟ้าในตอนเนี้ยนะคะ คุณจะรู้สึกเสียดายหรือว่าโล่งใจมากกว่ากันนะคะ? ก็คือเหมือนยังไงก็ได้ หรือว่ารู้สึกว่าเสียดายโพรโมชันที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ค่ะ?
ใช่ค่ะ ก็รู้สึกเสียดายนิด ๆ เท่านั้นเองแต่ว่าแบบ ต้องมีเลย ไหม ต้องซื้อเลยไหม มันยังไม่ได้ถึงจุดนั้นน่ะค่ะ ก็อย่างที่บอกอะ มัน มันยังตีกันอยู่ตอนนี้ค่ะ ความสำคัญของค่าใช้จ่ายกับการออมเนี่ย เรากำลัง พูดตรง ๆ แยกไม่ออกว่า ไอ้เงินก้อนเนี้ย อันไหนมันจะ สำคัญกว่ากับการซื้อรถกับการ เก็บเป็นเงินออมอะค่ะ?
อืม งั้น เอาอย่างงี้นะคะ เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยจากภาพรวมอะค่ะ ถ้าเกิดว่ารถเก่า เนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ แล้วรถไฟฟา เอ่อ ไฟฟ้าเนี่ย ก็เป็นของ ที่อยากได้มากกว่าของที่มันต้องมีอะค่ะ การเลือกเงินออม อ่อ การเลือกออมเงินต่อไปเนี่ย ก็ไม่ใช่การพลาดโอกาสนะคะ แต่ก็คือการเลือกความมั่นคงของตัวเอง อะค่ะ อีกทางเลือกหนึ่งเนี่ย ก็คือยังไม่ต้องซื้อทันทีอะค่ะ ตั้งช่วงทดลองดูก่อนนะคะ เช่น 1-2 เดือนเนี่ย ถ้าระหว่างนั้นน่ะยังอยากได้อยู่อะค่ะ ก็ค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สาย เราคิดว่าในโพรโมชันเนี่ย ก็จะมีมาใหม่เรื่อย ๆ นะคะ ใน ส ในส่วนของแคมเพนรถยนต์น่ะค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ย ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือว่าความเหนื่อยจริงเนี่ย ก็อาจจะกันเงินไว้เพียงบางส่วนเนาะ ไม่จำเป็นต้องทุ่มทั้ง 100,000 ในครั้งเดียวก็ได้อะค่ะ แต่ในส่วนของเรื่องโพรโมชัน หรือว่าส่วนลดต่าง ๆ เนี่ย คือถ้าเกิดเก็บเงินใน ก้อนนี้ไปก่อนนะคะ ยัง ไงคุณไปดูในช่วงที่มีมอเตอร์โชว์เนี่ย ก็ลดเยอะเหมือน กันนะคะ
อืม อ๋อ เหรอคะ พูดตรง ๆ เลยว่า ไม่เคยไปงานมอเตอร์โชว์อะค่ะ งานมอเตอร์โชว์นี่เป็น งานที่ลด ราคา เรื่องของราคาตัวรถอะ มัน มันลดเยอะมากเลยเหรอคะ สำหรับ งานมอเตอร์โชว์เนี้ยค่ะ?
ใช่เลยค่ะ มันก็คือแบบสวรรค์สำหรับคนที่กำลังอยากจะซื้อรถ จองรถ ทั้งได้ดูแล้วก็มีส่วนลดแบบ เยอะมาก ๆ เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจการซื้อรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ ควรจะไปเดินดูสักรอบนะคะ เพราะว่าเราอะจะได้เห็นข้อมูลจริง ๆ แล้วก็จะได้ลองดูภายในรถ แล้วก็อะไรหลาย ๆ อย่าง แล้วรวมถึงโพรโมชัน ของแถม ส่วนลดเนี่ยจัดแบบไม่อั้นเลยล่ะค่ะ แนะนำเลยค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อุ๊ย ขอบคุณนะคะ สำหรับ อืม คำแนะนำข้อนี้อะค่ะ พูดตรง ๆ เลย เราก็ ส่วนใหญ่เราก็ไปตามโชว์รูม ซึ่งมันก็จะขึ้นป้ายอะเนาะว่า แบบ เออ ส่งท้ายปี ของขวัญปีใหม่ เอ่อ รับส่วนลดวันคริสต์มาส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่นี้เนี่ยมันก็เป็นเสียงในหัวเราเหมือน เหมือนดูด เอ่อ ความสนใจของเราอะ เข้าไปชมเลย แล้วก็ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่เขาเองอะ เขาก็จะแนะนำในเรื่องของประโยชน์ของรถไฟฟ้า มาให้ เราเนี่ย โอ้โฮ เยอะเป็นกระบุงโกยจนแบบเหมือนป้ายยาเลยอะค่ะ แบบเคลิ้มจน เอ่อ พอตื่นจากมนต์ปุ๊บ ก็เลยแบบมานั่งคิดว่า อืม จำเป็น หรือมัน มันไม่จำเป็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอะพูดตรง ๆ เลย พอได้คุยกับคุณแล้วมันทำให้เราคิดอยู่อย่างหนึ่ง คือ
ค่ะ อืม
เรา ลองดูสัก 2-3 เดือนใช่ไหมคะว่า จริง ๆ แล้วอะ มันเป็นความต้องการ ร หรือความจำเป็นจริง ๆ ไหม อีต้องการน่ะ ต้องการแหละ แต่ว่าความจำเป็น เพราะว่าพอคุณ พอพูดเรื่องเนี้ย มันเลย ทำให้เรานึกถึงว่า อ้าว แล้วรถที่เรามีอยู่ ถ้าสมมุติเราซื้อรถไฟฟ้ามา แล้วรถที่เรามีอยู่ ที่เราใช้อยู่ มันก็ไม่ได้ใช้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แถมเราเองเราก็ต้องมาจ่ายที่เป็นหนี้อีก ดังนั้นอันหนึ่งคือยอมรับเลยอะค่ะ มันทำให้เราจัดลำดับความสำคัญ ของเรื่องนี้เนี่ย แทบจะไม่ได้เลย เพราะว่าไอ้การตลาดที่มันมีส่วนลดราคาเป็น 100,000 นี่ล่ะค่ะ อืม
อือฮึ อืม ค่ะ อยากจะแนะนำนะคะ ร คือแบบว่า จริง ๆ อะ ไปดูที่ อ่า ซ โชว์รูมเนี่ย ก็โอเคนะคะ ก็คือทำให้เห็นรถจริง แล้วก็ แบบไปทดลองขับได้ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะค่ะ ไปลองดูในมอเตอร์โชว์เนี่ย นอกจากที่จะมีส่วนลด เยอะแล้วไม่พอนะคะ มันจะเกิด การแบบว่า ได้ดูหลาย ๆ ยี่ห้อในหลาย ๆ มุม เพื่อเปรียบเทียบกันน่ะค่ะ ทั้งเรื่องของราคา แล้วก็สมรรถนะทาง สมรรถนะของรถอะค่ะ ก็เลยอยากจะให้คุณลองไปงานนี้ดูสักครั้งนะคะ คือใด ๆ ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงในเรื่องของรถ เก่าอะค่ะ ถ้าเกิดว่ายังพาคุณเนี่ยไปถึงที่หมายได้นะคะ เงิน 100,000 อะ ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นความสบายใจได้ดีกว่าการเป็นของใหม่ 1 ชิ้นน่ะค่ะ การไม่ซื้อในวันเนี้ย ก็ไม่ได้แปลว่า จะไม่มีวันได้ซื้อนี่คะ ใช่ไหมคะ? แต่คือการให้เวลาตัวเองอะค่ะ ได้ตัดสินใจโดยที่ไม่รีบ แต่ว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอะค่ะ ก็ทางนี้เป็นกำลังใจให้ในทุกทางนะคะ
ค่ะ อือฮึ อืม อุ๊ย ขอบคุณมากเลยอะนะคะ เราพอได้คุยกับคุณน่ะค่ะ <tsk> มันทำให้เราตัดสินใจได้เลยอะนะคะว่า เราน่าจะต้องเอนเอียงเป็นเงินเก็บแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าจากที่เราคุยกันมันทำให้เรา จริง ๆ แล้วอะ เราแค่มีความอยาก มันเท่านั้นเอง แต่เราอะ ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ เพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อน เพราะเรายังมีรถใช้อยู่ แบบนี้อะค่ะ เอ่อ เราต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะ สำหรับคำ แนะนำนะคะ เราเองเราก็จะได้เอาเงินออม 100,000 บาทของเราเนี้ย เก็บเป็นทุนสำรอง เก็บไว้ใช้ยามที่มันมีเหตุที่จะต้องใช้เงินจริง ๆ อะค่ะ ดังนั้นเนี่ยต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ทำให้เรารู้ว่า เงินก้อนนี้ที่เราจะได้มาเนี่ย เราเองอะจะต้องจัดลำดับความสำคัญของมันน่ะ ไปใช้กับอะไรที่มันจะคุ้มค่า แล้วที่สำคัญเลยอะ เราอะค่ะ จะใช้วิธีอันหนึ่งจากที่คุณแนะนำ คือเราต้องตั้งกฎให้กับตัวเองแบบชัดเจนในเรื่องของการใช้เงินน่ะ อันเนี้ยเราว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งว่า ก่อนที่จะซื้ออะต้องคิดให้เยอะกว่านี้อะค่ะ ไม่ดั้ง จะได้ไม่ตกเป็นทาสของค่าการตลาดของเขาอะค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ แบบนี้อะค่ะ เราอะจะเอาไปปฏิบัติทันทีเลยอะนะคะ ขอบคุณจากใจเลยอะค่ะ สวัสดีค่ะ
อืม ค่ะ นิ ด้วยความยินดีเลย ค ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ สวัสดีค่ะ